हाँ, हाँ, ऐसे बहुत शोज़ याद है, नाइनएक्सएम <chuckles> इतना देखा है हमने उसमें, <chuckles> उसमें वो क्या क्या नाम था उनका? बड़े और छोटे, बड़े और छोटे करके 2 कार्टून टाइप उन्होंने क्रीचर्स बनाते थे। वो अ, ग्राफिक्स का यूज़ करके और वो वो उसमें वो देखने में इतना मज़ा आता था ना इतने पॉपुलर है वो नाइनएक्सएम पे गाने आते थे और बीच-बीच में जो एड्स आते थे जो प्रोमोस आते थे ना, उसमें वो दोनों क्रीचर्स थे बड़े और छोटे। उनके ऐड इतने मज़ेदार होते थे ना अभी तक याद है मुझे कितना आइकॉनिक था वो भी, एक टाइम था। और गाने और मुझे याद है कि आर्ट बेस्ड शोज़ भी आते थे, एक मैड नाम से एक शो आता था काफ़ी अ, काफ़ी बहुत ज़्यादा अभी मतलब अभी तो ल एक तरह से लोग सोशल मीडिया में उसके बारे में डालते हैं क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग के लिए वो थोड़ा-सा बचपन की यादें है नॉस्टेल्जिया है, तो उनके बारे में बहुत पसंद था। हॉरर शोज़ बहुत पसंद है, हॉरर शोज़ इतने बढ़िया आते थे, अब तो बनते ही नहीं हॉरर शोज़ उस टाइम पे, आहट करके एक शो आता था इतना बढ़िया शो एक ज़ी हॉरर शो था, या फिर कोई है, नाम से एक शो आता था अ, या एक विग्राल और घबराल आता था शो जिसमें वो 2 विग्राल और घबराल क्या घोस्ट हंटर्स काइंड ऑफ प्ले करते थे। हाँ तो
हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। अरे वाह! आपने बहुत अच्छे-अच्छे, <chuckles> अ, अच्छे-अच्छे टीवी शोज़ के नाम लिए म मैंने मेरे याद मुझे भी याद आ रहा है, जैसे आपने कहा छोटे-बड़े अ, हाँ, सच में वो बहुत चलता था एक ज़माने में। मैंने उसके गाने, जो भी अच्छे-अच्छे गाने उसमें चलते थे और बीच-बीच में वो छोटे-छोटे कार्टून, सच में बहुत मज़ा आता था। अ, सच्ची में अ, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और मेरी यादें भी ताज़ा हो गई हैं। अ, सब टीवी शोज़ के, सच में टीवी अ, थोड़ा अभी मिसिंग लगता है, मुझे। अ, पहले जैसा अगर टीवी भी है उसमें भी हम ओटीटी ही देखते हैं टीवी में और पहले जैसे चैनलस नहीं देखते हैं। चलिए हर ज़माने का अपना एक है और हुँ, बिल्कुल।
<chuckles> हाँ, गाने, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी हाँ। अब बदलाव है एक तरह से कह सकते हैं कि जो एडैप्ट करना ही पड़ता है, कहीं न कहीं उससे।
उहुँ, हुँ। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आशा फिर से आपसे बात होगी। धन्यवाद।
जी, मुझे भी काफ़ी बढ़िया लगा, आपने काफ़ी बढ़िया सवाल पूछे और इतने, बढ़िया विषय पे मुझे खुल के बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका भी धन्य

हाँ, मतलब मैं भी टीवी देखते हुए ही बड़ा हुआ हूँ और मैं सच बताऊँ तो मैं तो टीवी का मतलब क्या कहें बहुत बड़ा ही अ, ह एडिक्ट था, मतलब मुझे टीवी की लत लगी हुई थी। तो अब यहाँ तक मेरे घर में या रिश्तेदारों में सभी को पता था कि एकदम ये कहीं भी जाता है चाहे मैं किसी के घर भी जाता था, तो म्म बात नहीं करता था बट सीधा टीवी देखने बैठ जाता था, किसी के भी घर जाऊँ। तो सभी को पता था कि मैं टीवी का बहुत वो हूँ और हाँ, टीवी देखते ही बड़ा हुआ हूँ, काफ़ी पसंद भी था मुझे और जहाँ तक शोज़ की बात है त त ऐसे तो काफ़ी शोज़ थे अ, मुझे याद है, जैसे एक शो अ, याद है मुझे, एक शो आता था शक्तिमान अ, मतलब वो तो पहले हाँ, 90s का था 80 का शायद उस टाइम पे शो आया था। मगर अ, मैंने 2000s में ही देखा उस टाइम बाद में, वो भी अ, मुझे याद है कि मेरी कज़िन घर पे आ रखी थी तो मैं तो उस टाइम पे ना एक्चुअली में क्या देखता था, मैं जब छोटा था थोड़ा-सा, तो मैं कार्टून भी नहीं देखता था, मैं या तो फ़िल्में देखता था, उहुँ, या एक शो आता था पावर रेंजर्स करके, मैं वो देखता था। तो अचानक से उस कज़िन ने बोला कि एकदम से ढाई बजते हैं और वो कहती है कि, "अरे! जल्दी ना एक चैनल था स्टार उत्सव नाम से, वो लगाओ।" तो मैंने पूछा, "क्यों लगाऊँ?" तो क्योंकि रिमोट तो मेरे पास ही रहता था ऑब ऑब्वियसली, तो उसने कहा शक्तिमान आया है, बस जैसा मैं शक्तिमान सुना नहीं कि मतलब पूछा नहीं, है ना, आओ ते आओ देखा ना ताओ, सीधा च लगाया और देखने लगा क्योंकि मुझे पसंद था, सुना भी था मैंने और मुझे पता भी नहीं था कि वो दोबारा आ रहा है। तो उसको कहीं न कहीं वो चैनल एक तरह से कह सकते हैं दोबारा से टेलीकास्ट कर रहा था उस पूरे शो को, सारे एपिसोड्स को, तो उसके बाद से मुझे फ़ायदा ये हो गया कि जब वो च हाँ, जब वो क
अच्छा। <chuckles> <chuckles> उहुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ। दूरदर्शन का, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। <clicks tongue> हाँ, वही। वो पहले दूरदर्शन में आता था। तो आप शायद आपने 2000 में देखा है। तब आप कौन-सी क्लास में थे? हुँ, हुँ।
हाँ, मैंने तो टू थाउज़ंड्स में ही देखा।